Yani açıkçası hiç düşünmedim. Eee, aslında olabilir. Yani hayvanları da çok seviyorum, biliyor musun? Eee, yani, en azından mesela, eee, böyle, bak, şimdi mutlu oldum sen bunu sorunca. Bir kedi alabilirim mesela. Eee, tabii ki de çok farklı duygular. Hani bir, eee, evladımla bir, eee, kedinin, eee, arasındaki fark çok büyük tabii ki. Ama en azından, eee, böyle, benim için, eee, meşgale olabilir. Onunla zaman geçiririm, onunla konuşurum, eee, işte, onun, eee, yemeğiyle ilgilenirim, ona mama alırım falan. Yani çok hoşuma gitti bu düşünce hakikaten. Eee, çok çok da h ııı, mutlu etti beni yani bunu konuşmak. Olabilir, biliyor musun? Eee, yani bir düşünebilirim bunu hakikaten, eee, bir hayvan, eee, belki de bir kedi sahiplenebilirim diye düşünüyorum.
Hı hı. Doğru. Evet. Hıı. Aslında dediğim gibi kediler, eee, bir noktada sana, eee, çok iyi gelebilir. Çünkü, hani, biraz daha tatlı, sevecen hayvanlar olduğu için, eee, bir noktada aslında çok, eee, büyük bir bakım da gerektirmeyen hayvanlar oluyorlar genelde. İşte, i eee, yemini, iii, ve suyunu aslında ayarladıktan sonra arada sırada tuvaletini, eee, temizledik ve, hani, bir noktada da veterinere de götürdükten sonra aslında senin için çok da büyük bir sorumluluk yaratmayabilir. Ama bir noktada belki daha da fazla böyle, eee, bir meşgale edinmek adına ve daha fazla, eee, sorumluluk olmasını istiyorsan bir noktada belki köpek de düşünebilirsin. Böyle köpek fobin var mı mesela? Ben onu sormak istiyorum.
Doğru. Ya, aslında yok. Eee, ama şey böyle, yani, eee, evim çok büyük olmadığı için, eee, böyle, hani, çok bazı köpekler çok büyük oluyor hakikaten. Eee, yani, ona sanki evde böyle başa çıkamam gibi geliyor ama, böyle, belki de daha küçük, eee, daha böyle kediye yakın boyuttaki köpek cinslerini de tercih edebilirim. Evet, köpek olursa aslında daha fazla zamanımı alır. Yani, işte, bir sabah, eee, dolaştırmaya çıkarmak, akşam dolaştırmaya çıkarmak... Eee, yani evet, eee, o köpek mesela daha zamanımı alır. Eee, olabilir. Eee, köpek de olabilir, eee, kedi de olabilir. Eee, yani ama, eee, bu fikir benim çok hoşuma gitti hakikaten. Daha önce de hiç aklıma gelmemişti. Ya, tabii ki de evladımın yerini dolduramaz ama, eee, belki de bir noktada o çok yoğun, eee, duygusal, eee, dönemlerden geçerken, eee, benim, belki de, eee, bir 5 dakika da olsa, eee, o ruh hâlinden kurtulup, eee, farklı bir dünyaya gitmemi sağlayabilir. Doğru söylüyorsun.
Hı hı. Evet. Hı hı.

Anladım. Peki ben şeyi sormak istiyorum sana burada. Hani, eee, korkudan bahsediyorsun ya burada, bu senin için bir korkuymuş bu. Seni burada korkutan neydi? Yani çocuğunun uzağa gitmesi ya da onun başına bir şey gelmesi mi yoksa, hani, artık çocuğunla vakit geçiremeyecek olmak mı?
Evet. Her şey aslında, biliyor musun? Yani benim hayatımda, eee, şu an en değerli şey ne ne diye sorarsan, eee, hiç düşünmeden sana direkt çocuğum diyebilirim. Eee, özlem en büyük ş şey aslında. Eee, yani, onu sürekli özlüyorum. Eee, burnumda tütüyor yani, eee, bir 15 günlüğüne gelse bile eve tekrar, eee, yani, eee, 1 gün daha kalması için, eee, neredeyse her şeyi yaparım. Yani o, 1 gün, 1 saat bile onunla geçirmek, eee, benim için, eee, gerçekten paha biçilemez oluyor.
Hı hı. Evet.